Bueno, últimamente, la verdad es que me he decepcionado mucho de mí misma, tengo que confesar. Y es que, eh, trabajo mayormente desde casa. Si bien realizo actividades fuera, porque tengo varios trabajos, y la mayoría de mis actividades son desde casa, y lo que sucede estando en tu casa, no sé, si si te ha pasado, de repente, em, pues es muy fácil distraerse, o sea, tocan el timbre, eh, muchas cosas. Pero creo creo que con lo que estoy batallando más en el presente, es que mi teléfono me distrae constantemente. Y la verdad es que sí tengo redes sociales en las que paso mucho tiempo, y a veces me distrae tanto de que estoy escribiendo un documento, estoy investigando algo y la necesidad de revisar mi teléfono me hace difícil, como tener esa continuidad en mis horas laborales desde casa. Entonces, realmente eh, estoy teniendo problemas con eso. Ya ya no sé qué hacer en el presente. Y y no sé, si tengas un consejo para mí, porque, <swallows> realmente, no encuentro la manera, y y créeme que lo he pensado mucho, pero, simplemente, me sigue atrapando este tema del teléfono, de la red social, del mensaje, etcétera, ¿no?
Ajá. Sí. Ujú. Ajá. Ujú. Uh. Sí. Ah, vaya, pues, es un tema un poco complicado, siempre nuestra atención es un recurso muy valioso y creo que es importante que que estés pensando en cómo gestionarlo de una mejor manera, eh, dime, de, ¿cuántas veces durante el día te te ocurre esto, de sentir esa necesidad de tomar el teléfono y y atender red social?
Pues, es que no las he contado, pero fácilmente, por ejemplo, en las primeras horas, yo suelo levantarme temprano y empezar a trabajar alrededor de las 6 de la mañana
Ajá.
y es alrededor de esa hora, yo diría que reviso mi teléfono fácil unas 6 veces en hora y media o algo así.
En esta primera hora y media, okey, vaya, eh
Ajá.
¿Y has notado o has tenido, ha has observado en qué momentos en particular te llegas a distraer?, eh, no sé, en algún hueco durante tu tu trabajo, o de repente, eh, la propia necesidad te empuja a tomar el teléfono, ¿qué qué consideras tú que es lo que hace que se desencadene esa esa necesidad?
Qué interesante pregunta, porque ahora que lo dices, es probable que me suceda, como en estas, por ejemplo, si estoy haciendo un guion o desarrollando una idea, me sucede que, en el momento en el que empiezo a te a dudar un poco como de lo siguiente
Ujú.
eh, inmediatamente como que, me surge la necesidad de tomar mi teléfono.
Ujú. Mm, ya veo, o sea, como que haces algún tipo de pausa entre tus cada que llegas a un impase, te haces una pausa para checar el teléfono, por decir algo, ¿no?
Así es. Sí.
Okey, ¿y qué es lo que haces en el teléfono, o sea, ves videos o o consultas redes? ¿Qué es lo que te qué es lo que te atrapa principalmente?
Principalmente, eh, darle scroll a, mm, redes sociales y contestar o reaccionar a cosas que veo en redes sociales, más que ver videos como tal o buscarlos, la verdad es que eso no, y hay varias redes sociales de de mensajes que no me gustan, entonces, eh, realmente ni siquiera abro las aplicaciones populares de mensajería, por ejemplo, eh, sin embargo, si por medio de una red social tipo Instagram, por ejemplo, si alguien me manda un mensaje, es muy probable que lo conteste, versus, eh, opciones de de mensajería instantánea, ¿no?
Ujú. Ajá. Mm. Ujú. Ya. Ya, comprendo, oh, mm. Y me dices entonces que esto lo haces cuando estás, por ejemplo, guionando o cuando estás haciendo algún escrito, ¿es lo más recurrente o hay otro tipo de tareas en las que te interrumpe esa necesidad por tomar el teléfono?
Sí, hay hay muchos momentos, por ejemplo, a veces me surge la necesidad de buscar algo, eh, o sea que mi mismo trabajo me pide buscar algo. Entonces, eh, tengo que ir al buscador, y en ocasiones, tomo el buscador del teléfono, y ahí es donde pasa, o bien, eh, si abro una, pues, l la búsqueda en mi computadora, en ocasiones sucede que, pues, como dice la gente, una cosa lleva a la otra. Y entonces, como que me distraigo. Ahora, aquí tengo que decir que también yo tengo un diagnóstico de ser una persona con esa cosa que ahora le llaman el ADHD.
Ujú. Ajá. Ya. Ujú. <laughs> Sí. Ah, déficit de atención.
Así es, entonces eso hace un poco más difícil las cosas, aunque para mí ha sido difícil identificarme como una persona con déficit de atención, tengo que decirlo, trato de no pensarlo ni de concentrarme en eso, que es algo muy propio de mi generación. Eh, yo nací en los ochentas, entonces <chuckles> no es que no lo crea, sí lo creo y sí existe, pero trato de no pensar en eso, porque justo no le quiero dar mucha energía. Pero es una realidad que es muy fácil que pase una mariposa y me distraiga, y me distraigo un montón.
Claro. Ajá. <chuckles> Sí, eh Sí, e es muy entendible. Ah, sin embargo, a veces el, uno una persona con déficit de atención tiene estas características llamadas hiper foco, entonces, cuando esto ocurre, eh, muy posiblemente te ha ocurrido, ah, tomas tu
Okey.
a algo capta tu atención y el mundo desaparece para ti, salvo la tarea en la que te encuentras, inmersa, eh, es posible que te, resulte provechoso, eh tomar, e mon montarte en ese hiperfoco y trabajar hasta hasta que termines. Ah, bueno, ¿y has probado algo antes de para reducir ese tipo de distracciones? O ¿o has tenido algún algún acercamiento, no sé, alguna aplicación, alguna técnica o algo?
Pues, más que técnica, lo que he hecho es instalar una aplicación que me bloquea las redes sociales, y me funciona 2 3 días, hasta 4 días.
Ujú. Sí.
Pero después regreso.
Mm.
Y y no solo regreso, sino que, como que el el período en el cual me distraigo más se hace como un poco más intenso. No sé si tiene sentido, pero me pasa. Y quisiera, pues, no sé, encontrar la manera de que sin tener que utilizar una aplicación que totalmente desinstale las o sea, yo quiero tener la fuerza de voluntad, ¿sabes? <chuckles> No que sea un tema de de que tenga que instalar algo o así, porque también es cierto que parte de mi trabajo tiene que ver con aplicaciones en el celular, y que mucho de lo que hago tiene que ver con el teléfono. Porque es como la gente se comunica conmigo de trabajo, hay grupos en en, bueno, tengo ahí, ya sabes, como todo mundo, pues, cosas en Notion y en Discord y grupos de cosas de trabajo. Entonces, ojalá pudiera concentrarme en eso que es trabajo y no en de que de repente, por ejemplo, si estoy hablando de literatura y estoy hablando de cierto tipo de autores y y estoy escribiendo sobre ellos, de repente se me ocurre pensar, ¿cómo era la vida en el siglo 16, no?
Sí, claro. Ujú. Sí, sí. <sniffs> Ah, sí.
Y ya, son es 1 hora de buscar qué pasaba en el siglo 16, ¿no?
Sí, eh, e es muy entendible. Puedo puedo entender esa esa sensación, eh, demasiado bien, eh, y y realmente tienes bastantes herramientas para trabajar con ese tipo de
Ujú.
de situación, ¿sabes? Eh, ¿has oído acerca del sistema pomodoro?
No.
¿No?, el sistema pomodoro es un es una rutina de trabajo en la que trabajas primero 10 minutos, descansas creo que 10 luego trabajas 20 y descansas 20, y y creo que va así progresivamente, hasta llegar a media hora. No recuerdo exact no recuerdo bien cómo van esos intervalos, pero, eh, es una forma de hacer cómodo el trabajo. Eh, otra herramienta que te podría servir, eh, no necesariamente bloquear tus redes, sino
Okey.
eh, las las redes tienen esta cualidad de ser extremadamente llamativas, entonces, la están diseñadas para llamar captar nuestra atención, eh, no solamente por el hecho de que nos quedemos atrapados en ellas, sino que también, que vayamos a ellas en el momento en el que nos lancen <chuckles> el el cheto para agarrarlo, ¿no? Entonces, eh, existe esta aplicación, igual no recuerdo el nombre, pero tiene algo que ver con teléfono minimalista, en la que por un de por un periodo de tiempo que tú programas, limita las notificaciones de las aplicaciones
Sí. Ajá. Okey.
Y elimina los logos, sólo te deja con la lista, los nombres, entonces, si tú agarras el teléfono y necesitas ir a mensajería instantánea, eh, buscas la la mensajería instantánea por su nombre, y entonces, ya accedes a ella, no te no te distraen los logos, los las notificaciones, nada de eso, eh, eso complementado con
Oh. Ujú.
con hacer una pausa planificada cada tanto, te podría servir para
Ujú.
pues, para para ser más dueña de tu de tu propia atención, ¿no?, he he visto que la gente, puede llegar a pasar por eso y creo que con esa ese tipo de herramientas te podrías, ah, pues gestionar con un poco más de eficacia, ¿no? Por el otro lado, podrías también, ah <clears throat>
Sí.
eh, no, tú manualmente configurar las notificaciones del teléfono para que no te no te bombardee con 1000 de notificaciones, no sé, si te ha pasado que cada tanto tienes que borrar notificaciones de cosas que ni te interesan en el teléfono y lo que tú quieres ver <chuckles> al final queda opacado por todas esas montañas de notificaciones.
Cierto, es cierto que las notificaciones, además utilizan ciertas palabras, ¿no?
Ujú, sí.
Em, de repente, te dicen, este, incluso, las cosas más sencillas. No solamente dicen que alguien te manda un mensaje, sino que a veces utilizan palabras diferentes. Y creo que tienes razón con el tema de que, tal vez, planificar pausas durante mi jornada de trabajo podría ayudar, aprovechando también que, pues, trabajo desde casa y que podría ser fácil. La cosa es que creo que ahora voy a necesitar un cronómetro. <chuckles>
Sí. Ujú, sí.
Eh, probablemente, y y pues nada, creo que creo que me has dado muy buenos consejos y que voy a seguirlos. Voy a investigar un poco acerca del sistema que me cuentas y ver si funciona. Sí.
Pomodoro. Sí, muy bien, creo en ti.